Ah, allora, a me è una cosa che mi piace tantissimo, nel senso che io nella mia compilation personale c'ho la compilation sigle TV, quindi ogni tanto parte, ehm, il momento nostalgia e, mhmm, me li ascolto sempre molto, molto volentieri. Ehm, in realtà, ehm, la prima cosa che allora, sono, mhmm, mi divertono molto, nel senso che mi diverte molto ricantarle oppure rivedere magari i video delle della della sigla, ehm, però in realtà il il ricordo principale che mi evocano era il relax dopo i compiti. Era è è una cosa veramente impagabile, vorrei vivere, <chuckles> vorrei tanto no, vorrei che ci fosse adesso in età adulta una cosa che, ehm, potesse essere potesse avere lo stesso valore del relax dopo i compiti. <chuckles> Non non c'è no, non c'è. <chuckles>
Okay. <snorts> Mh-mh. Sì. Okay. <snorts> Di nuovo. <giggles> Paragonabile. Mh-mh. <chuckles> E non c'è? Ma tipo Netflix, ehm, qualche
E no, in realtà non c'è perché, ehm, nel senso, uhm, sì, diciamo allora, è ti rilassi, sai che hai finito la giornata, eccetera, però purtroppo essendo adulti hai una serie di, ehm, pensieri invasivi che, ehm, anche se ti stai rilassando a un certo punto si insinuano. Mentre invece quando eri piccolo e avevi finito i compiti, basta era finito, non c'era più nient'altro che ti dovesse sconvo sf sconvolgere la giornata. Quindi ti mettevi cioè chiudevi il quaderno, facevi la borsa per il giorno dopo e poi ti potevi sbattere tranquillamente davanti alla televisione
No. <snorts> Mh-mh. Erto, cer <chuckles> Sì, sì. Quella gioia <giggles> <chuckles> Relax. <chuckles>
eh, a guardare tutti i cartoni e tutte le cose che volevi. Quindi questa cosa è
Ecco, che che che cartoni guardavi?
<tsk> Allora vediamo se, ehm, <tsk> guardavo, io addirittura mi ricordo "Kiss me Licia".
Okay, okay.
Ehm, "Kiss me Licia", "Occhi di gatto", ehm, Lupin, "Le Tartarughe Ni" io li guardavo tutti, ehm, "Le Tartarughe Ninja".
E <chuckles> "Rossana"? Eri già forse
Ehm, "Rossana", ero già un po' più grandina, però me la ricordo, sì. Ehm, era più o meno del
Eh beh, la sigla di "Rossana" era bellissima. <chuckles>
Sì, <chuckles> sì, sì. <snorts> Evito di cantartela perché non ho 'ste grandi doti vocali e <chuckles>
C'erano poi <giggles>
però tipo, <tsk> ehm, non lo so, "Occhi di gatto". Ehm, uno che mi piaceva particolarmente, mi piaceva sia il cartone che la sigla, è "Il Mio Nome Jem". "Jem e le Ologram", quello delle delle cantanti.
Mh-mh. Okay. Okay. E tipo "L'Uomo Tigre"? Ah, era un po' per i maschietti.
Ehm, no, "L'Uomo Tigre" forse fa parte di una generazione un po' più lontana della mia. Me lo ricordo vagamente, mi ricordo un po' le voci dell'Uomo Tigre, però, ehm, non c'ho presente in maniera nitida il il cartone o la sigla.
Okay. Sì, sì, sì.

E c'era questa cosa che c'era nel fumetto, a un certo punto tu potevi farti la fotografia insieme alle tue amiche, mandare la foto, appunto, a questo giornalino, questo fumetto e poi, ehm mhmm, ti ripubblicavano, però dovevi fare proprio la, mhmm, <smacks lips> dovevi vestirti come loro, erano in 5 se non sbaglio, <smacks lips> e e quindi qualcuno veniva anche ripubblicato, mi ricordo.
Sì. Ah no, questa cosa non la sapevo perché ti ti dicevo, mi ricordo i disegni, però non ricordo
Sì sì, era molto interessant
non ricordo la trama, non ricordo, eh sì.
Beh, disegni erano bellissimi, erano fatti molto bene.
Sì, è vero.
Ehm, quindi tu ehm, e q e tu, eh
E no, mi dicevi se ne parlavamo a scuola, se mhmm, eh. Mi ricordo, guarda, di, mhmm, Piccoli problemi di cuore, ne parlavamo molto, perché forse essendo un teen drama noi stavamo più o meno in quell'età, ci toccava più più da vicino rispetto magari a Holly& Benji o a Mila e Shiro. E e quindi c'era: "Mai visto Miki che faceva quello con Yuri, che poi quell'altra, che poi quello, che poi que" è un po' tipo <sniffs> una telenovela <chuckles> dei giorni nostri, capito? <chuckles>
Sì, sì, sì, esatto, esatto. Okay, okay. Certo. <giggles> <chuckles> Sì, sì, sì beh. <chuckles> <chuckles> <chuckles> Si, si, sì <chuckles> E invece di sigle magari da più adolescente, qualche telefilm appunto, qualcosa tipo OC, c'era mi ricordo qualche
Ehm sì OC, Dawson's Creek ehm, io mi ricordo anche però ero mhmm, ero picco cioè nel senso li guardavo, uhm anche se mia madre non voleva molto, perché ero un po' troppo piccola, però li guardavo lo stesso, ehm, Beverly Hills 90210
Dawson's creek, OC. <chuckles> Sì.